Ciao, <chuckles> bene, bene. Ehm, oggi ho un argomento da proporti, ehm, e vorrei sapere se ti farebbe piacere, sempre se riusciamo a re a realizzarlo, ehm, se ti farebbe piacere partecipare anche tu a questa iniziativa?
Ciao, come stai? <chuckles> Vai, sono sono curioso. <chuckles> Certo. Eh, direi proprio di sì. <chuckles>
E uhm, e adesso ti dirò. Ehm, sai la zona dove vivo, no, quel parco meraviglioso che c'è alle alle spalle di casa mia, ehm, <tsk> ehm, purtroppo, uhm, ci sono tantissimi rifiuti, orghe ehm, mhmm
Okay, certo. Ah, beh, sì, sì, sì, lo noto passando, certo. <chuckles>
Eh. È anche abbastanza normale, purtroppo, perché comunque non c'è un servizio, ehm, municipale di, uhm, pulizia del parco. Okay, sì. Ehm, allora la metà del parco è del ehm, del comune e l'altra parte è della chiesa, quella gigantesca che c'è. Okay, esatto, ehm, però noi tutti, quindi usufruiamo, uhm, anche un po' tutta la zona, ehm, perché okay, e ora come ora, che è arrivata la bella stagione, ehm, e u e hanno tagliato l'erba e e s è molto molto evidente, okay, lo stato di degrado.
Eh, beh. Ah, okay, peccato, sì, sì, sì, eh, beh certo. Ah, quindi è anche più complicato la gestione. <chuckles> Certo, certo, decisamente. Eh, beh, sì, sì, prima era nascosto da <chuckles> dall' erba. <chuckles>
Sì, sì adesso noi ne ne ridiamo ma è vero, eh, non non ti rendevi conto. Adesso la prossima volta che ci vediamo, uhm, facciamo una passeggiata nel parco te lo faccio vedere, okay.
<chuckles> Sì, sì, sì, è vero, è vero. Sì, sì, sì, <chuckles> mi fai vedere tutti tutti i posti. <chuckles>
Eh, sì è assurdo proprio, ehm, ma anche nella zona quella dove ci sono l'area per i giochi dei bambini, ehm, trovare le lattine schiacciate, sono anche pericolose, inso
Okay, okay, sì, sì, sì. Eh, beh, anche un pericolo per i per i bambini che magari ci giocano inavvertitamente, certo, certo. E quindi dicevi?
Esatto, sì, sì. Ehm, oppure bottiglie bottiglie di vetro in fratt in f in distrutte inso okay. Al che ho, uhm, parlato un po' con i vicini e ho proposto se, ehm, tutti insieme ci riuniamo e, ehm, mhmm, collaborando co un po' economicamente, ehm, compriamo quei, ehm, bastoncini che si utilizzano per la raccolta dei rifiuti così non li devi to toccare, okay.
Esatto, esatto, sì, sì, è tutto pericoloso comunque nelle mani di un neonato. Vai, sono curioso. Ah, certo, certo, sì, sì, sì, tipo mano allungabile.
Esatto che sono come delle pinze nella pa nell'estremità. Okay, bene, vedo che le co okay. Ehm, e con quelli e dei sacchetti fare una raccolta differenziata, quindi un gruppo di 10 persone
Sì, sì, sì esatto, esatto. <chuckles> Certo, certo, tutti proprio insieme allo stesso giorno, a raggruppati.
Certo, come in come in una griglia, quindi procedere avanzando, così per essere sicuri che tutt la zona che facciamo s ehm, rimanga puli
Certo, certo, almeno fai un lavoro proprio ordinato.

Io so che, ehm, per esempio, quando io ero in epoca del delle scuole, ehm, l l la facevamo già dalla scuola elementare, però, magari, anch'io, sono troppo recente, rispetto a <laughs>
Ah, okay. Sì, sì, sì, guarda ti dirò, io, in realtà io penso di averla fatta solo al liceo.
<smacks lips> Ah, okay.
sbagliarmi, eh, però, cioè, per esempio, proprio come materia vera e propria con, degli approfondimenti per ogni professoressa, penso sia stato fatto solo al liceo.
Vabbè, co Ah, pensa te. Tu considera che
Cioè, alle elementari mi ricordo che avessimo un orto, però non so se è paragonabile.
Che bello! E che bella esperienza, no? Bravissimi.
Sì, sì, sì, bello, bello, però non non so se fosse proprio per educazione civica, o per una cosa un po' più eh, esatto.
No, non si può considerare, no. È più scienze della natura, no? Okay.
Eh, esatto, esatt sì, una cosa un po' più, botanica, naturale.
Esatto. Però ti dico che io ho, mhmm, <smacks lips> 1 delle mie migliori amiche è, ehm, maestra nella scuola dell'infanzia e, ehm oh, scusami, o forse non so, la materna, quella che è dai dai 2 anni e mezzo, fino ai cin uhm, fino ai 6 inso
Okay, certo. Allora sì, l'asilo, per intenderci. Sì, sì, sì.
L'asilo, scusami, okay. Ehm, okay, scusa. O oh, caspita, se lei dovesse sentirmi, <chuckles> dice: "Dopo tanti anni ancora non sai" ma perché ma no, è la questione è che cambiano le categorie, però i b i cambiano i nomi, ma quello è, insomma okay.
<chuckles> <laughs> Non hai ascoltata tanto, mentre parlava. <chuckles> Sì, sì ,sì, beh. Quello che fa l'hai capito, però, il nome, mancava.
E per esemp eh sì, esatt E, per esempio, lei mi diceva che adesso hanno inserito dei progetti che vengono direttamente, ehm, su richiesta dalla Comunità Europea, già in quella fascia di età, sull'educazione civica.
Eh, beh. Sì, sì, sì. Io, forse, son stato in un periodo un po' in mezzo, dove, era stata rimossa, ma non era ancora stata ri riabilitata.
Eh, chissà, chi sa. Poi, magari, dipende anche, ehm, secondo me, dalle dai distretti scolastici, no, che decidono un po' queste cose.
Certo, sì, sì, sì, anche a livello comunale, magari.
Sì, sì, sì, ehm, quindi è qualcosa di interessante. Tu, invece, partecipi a qualche progetto, ehm, d cioè, diciamo così, civico
Allora, ti dirò, nella mia città non ce ne sono molti, o almeno, non a mia conoscenza, però, c'è una organizzazione a cui avevo partecipato che, <sniffs> ehm, organizzava di pulire i sentieri.